Mmm, ada sih Kak, tipsnya itu kita harus pede dulu Kak, percaya diri itu harus sih percaya diri itu harus kayak, eee, kita tuh kayak, yang enggak boleh terlalu over pede juga ya tapi kayak kita tuh harus pokoknya harus menanamkan di diri kita kalau kita itu berani dan kita tuh harus percaya diri gitu jangan kayak, dikit dikit kayak, "Ah, nggak, ah, malu takut, ah," kayak gitu kan biasanya orang pada kayak gitu kan nah itu dibuang jauh-jauh perasaan takut, perasaan malu kayak gitu tuh kalau bisa udah dibuang jauh-jauh kalau misalkan kayak gitu nanti kan, enggak bakalan dapet, eee, relasi kan kayak, iya, masa kayak misalkan kita, eee, masuk ke dunia kerja nih terus kayak, kita, nanti di sana enggak tahu apa-apa misalkan kayak ini kita harus ngapain ya ya masa kita diem aja kan enggak mungkin pasti kan kita nanya ini apa ya yang harus, eee, saya lakuin di sini karena misal itu hari pertama dia kerja kayak gitu sih Kak, paling ya tipsnya itu, dan hinda eee, hindari itu kayak, apa ya kayak
Percaya diri iya iya iya. Mhm, mhm mhm mhm, iya iya setuju. Benar.
Iya, jangan terlalu, inilah ya apa sih over pede juga enggak baik sih sebenarnya.
Eee, over pede itu yang seperti apa? Ada contohnya enggak?
Iya misalkan, mmm, si yang orang yang diajak ngobrolnya tuh udah, enggak nyaman gitu Kak, kelihatannya kayak udah nggak nyaman tapi kayak dia tuh masih, terus kayak, ngajakin dia ngobrol terus sampai kayak risih gitu loh Kak, risih, mhm, terus nanti sampai orangnya kayak, ih, apaan sih ini orang nah kayak gitu jangan sih kayak gitu, kayak jadi kayak sebenarnya, balik lagi itu Kak, kayak pandai membaca situasi juga gitu.
Oh iya iya paham paham.